Eee, tertantang sih, jadi ya, eee, emang harus, eee, namanya masak ya, Kak, ya, <chuckles> apalagi dengan alat yang seadanya gitu, yang gak mahal-mahal banget, gitu kan, yang, mmm, ap apa, eee, terjangkau jadinya, eee, menantang diri sendiri sih, jadi kayak coba-coba, eksperimen, terus sampai dapat kayak tadi, kayak gitu.
Ya. Mhm. Oh, pengen ya? Wah, terus ke depannya nih, apa nih, mungkin, eee, kemungkinan resep yang akan dicoba, gitu, dalam waktu dekat, ada nggak?
Eee, mungkin sebe eee, sebenernya ada sih. Aku pernah, eee, coba bikin popcorn juga tuh pakai teflon, itu kan berhasil tuh. Tapi itu kan, eee, popcorn yang asin ya, aku kayak penasaran pengen bikin, eee, popcorn yang karamel, itu kan soalnya kayak lagi, eee, viral juga tuh, lagi banyak yang suka tuh ya, popcorn karamel, pengen coba-coba juga itu.
Heeh, popcorn. Ahay.